อืม ใช่เลยค่ะ เราก็พยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความสงสัยของเรา ใช่ไหมคะ แน่นอนเราสงสัยว่า เอ๊ะ ฉันเกิดมาทำไมเหรอ? อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ก็พิมพ์ ๆ ถาม ๆ ไปในยูทูบนะคะ อ เอ่อ เกี่ยวกับ ต่างหัว หัวข้อพวกนี้ ก็ได้มานะคะ ส่วน ใหญ่ก็จะเป็น เอ่อ ความคิด
อือ อืม แล้วได้ อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วเราได้คำอธิบาย ว่า เกิดมาทำไม ว่ายังไงบ้างเหรอคะ?
ค่ะ ก็คือเราก็จะได้มาในคำตอบของแนวจิตวิญญาณนิดหนึ่งนะคะว่า คือการที่เราเกิดมาเนี่ย เราได้เลือกมาแล้ว นะคะ ที่เราจะเกิดมานะคะ ถ้าเกิดพูดในศาสนาพุทธ ก็คือเขาก็บอกว่าเกิดมาใช้กรรมเนาะ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ก็ ก็เหมือนกับการใช้กรรมนะคะ คือทางจิตวิญญาณที่เราค้นพบมาเนี่ย เป็นจิตวิญญาณที่แบบ อ ออกแนวแบบจักรวาลนิดหนึ่งนะคะ ประมาณว่า อ่า เราเนี่ยได้เลือกมาเกิดของเราเอง เราอยากมีสิ่งท้าทายอะไรของเรา เอง เพื่อที่เรา เนี่ย
อ๋อ ค่ะ อ๋อ คือเป็นตัวเรา เป็นทางจิตวิญญาณของเราที่เลือกมาใช่ไหมคะ?